Но это же вот, в основном, э, то, что изучают в школе- это общеобразовательные, чтобы ребенок понял, что ему интересно. То есть он не может сразу сходу с первого класса сказать: "Я буду химиком, давайте мы будем химию изучать". Поэтому и как бы вот эти все предметы- они, э, в ну как бы рассказываются для того, чтобы ребёнка заинтересовать, идти по какому-то одному направлению, ну, как я считаю. И, соответственно, видно с по оценкам, как в каком направлении он больше успевает, разве нет?
Нет, конечно. Мгм. Да, да, э, <chuckles> ну, ну. Это я согласна, только получается обратное, эм, потому что, м, ну, я не знаю, вот у меня такой опыт, я вижу просто, что делают д э, на уроке химии, вот у меня ребёнок, да. То есть это с абсолютно неинтересно, э, это вот опять же, э, б у меня такое ощущение, что это больше отвратит, э, от химии, да, или от, э, физики, чем наоборот привьёт интерес, э. Потому что опять это получается обязаловка, да, э, выучить параграф, э, ответить на вопросы и, э, ну, я не знаю, честно говоря. Просто я даже спрашиваю там у подружек, дево у е у моего, да моей моей дочке, э, у них у всех, э, один и тот же ответ, то есть, там, может, кому-то нравится э, э, рисование, да, но и то, э, н неинтересно, просто им преподаётся, это неинтересно. Если бы это был какой-то кружок или проекты, да, там, что-то руками они делали, хи опыты бы какие-то делали в постоянно, да. Моп ну во ну ну может быть, в старших классах будут делать, но вот щас она в средней школе, э, в средней школе они очень мало делают. Э, ты большую часть времени, э, просто переписывание параграфов, э, отвечание на вопросов какие-то.
М. Мгм. Неинтересно. Ну Вот да, опыты, а разве они не делают? На химии, на уроках химии опыты и делают. Ясно. Но да, да, я согласна с тобой, что, э, ребёнка нужно завлечь, заинтересовать и от преподавателя, от учителя, очень много зависит. Э, я, м, п понимаю, про что ты говоришь, что действительно, у в всякий интерес пропадает, когда ты просто нудно что-то там тебя бубнят или там заставляют, действительно, переписывать параграфы.
Да, да-да.